あ、なるほどなるほど。それを、あれですか、あの、休日とかの
うーん。 うん。
あの貴重な休日の日も、結構がっつりやられるっていう計画ですか、今。
うーん、悩みどころですよね。<laughs> ね。いや、そう資格早く取りたいなっていう気持ちはもちろんもちろんあるんですけれど、やっぱりその、休日って貴重ですもんね。<laughs>
<laughs> そうですよね。 はいはい。 そうですよね、そこ、そこをどう使うかによって、かなり変わってきますもんね。まあ、お仕事をしながらっていうのも、まあ、一つあるので。なかなか、集中力が続くかどうかっていうのもあると思うんですけど、どうですか、その辺は。
そうですよね。 うん。うんうんうんうん。ああ。 ねえ。いや、そう前の1個前の資格試験の時に思ったんですけど、あの、大学受験の時に、私めちゃくちゃ勉強したんですよ。本当に狂ったようにやってて。
はいはい。 あ。 なるほど、はいはいはい。
ね、あの、まあ、い言ってもでも1日何時間、もう本当にべたに10、10時間とかじゅうにじかんぐらいたぶん勉強してるぐらいの、はい、感じで勉強してたんですけど。
あ。 なるほど、はいはい。 あ、はいはい。じゃあ割と慣れていますか？じゃあ
はい、その そう、慣れてると思ってて、で、そのテンションでいけるやろって思ってたら、なんか意外とやっぱり興味ないう分野に関しては全く入らないし、全くやる気起きないし。
はいはい。 ああ。 なるほど、はいはい。
あ、駄目だってなりましたね。<laughs>
なるほどなるほど。 じゃあ、やっぱりそういうのは何でしょうか、無理矢理やる必要ないですね、そういう時は。
うんうん。 うん。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
あ、はいはい。 はいはい。
それに比べれば、まあ、ね、あの、この気の持ち方絶対良くないんですけど、1回落ちたとて別に人生終わるわけではない、変わるわけでもないので、そうそう、あの、今何でしょう、今例えばそのゼロのものをよりプラスにしようっていう意味合いの試験ではあるので、そういう意味ではまあ、ちょっと気は楽ですよね。
あ、なるほど、はいはい。はいはいはい。 なるほど。 あ、なるほど。その社労士もその感覚ですか？それとも、これはもう絶対取りたいっていう感じですか？